देखिए, इंसानों के जीवन में बुरी आदतों की तो कमी है नहीं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, हेल्दी आदत की, तो हेल्दी आदत अ, मतलब अ, 2 तरीके से हो सकता है या तो आपका शारीरिक आदत अ, या फिर आपका मानसिक अ, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं आपका व्यावहारिक। तो आपको क्या लगता है ये अ अ, नया कोई हेल्दी आदत अगर कोई इंसान शुरू करना चाहे, तो उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या हो सकता है?
बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल देखिए एक इंसानी जीवन के तौर पे अगर हम जीते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर अ, दिशा-दशा पर काम करें, और एक अच्छी आदतों का हम शुरुआत कर सकें, उसके साथ ही अपनी जीवन जो है यापन कर सकें। तो इसके लिए ज ज़रूरी है कि हम एक स्वस्थ जिंदगी जिएँ, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम शारीरिक तौर पर ज़्यादा बेहतर काम कर सकें, फिर मानसिक तौर पर हम ज़्यादा बेहतर रह हो सकें। इसी के साथ ही व्यवहारिक तौर पर और नैतिक मूल्यों के आधार पे भी हम जो है अपनी अच्छी आदतों की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम बेहतर होते हैं, दिन-ब-दिन ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, जीवन में अपना प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे समाज का गठन भी कर सकते हैं, जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। जी। बहुत सही, बहुत सही कहा आपने। अ, कि हर एक अ, स्तर पर इंसान की आदत बदलनी चाहिए ताकि वो एक अ, परिपूर्ण अ, इंसान बन सके, अ, हर हर तरफ से देखा जाए तो। तो देखिए मै मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूँगा अगर हम लोग बात करें अ, हेल्दी हैबिट्स की या हेल्दी आदत की, है ना। तो अगर अ, तो इंसान के दिमाग में सबसे पहले शारीरिक अ, ब एह मतलब आदत की बात ही आती है। तो ठीक है चलिए वही से शुरुआत करते हैं। अगर शारीरिक आदत की बात करते हैं, आपको क्या लगता है शारीरिक आदतों में कौन कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए एक इंसान के जीवन में, अ, अपने अ अ रोजमर्रा की जिंदगी में? अ, बहुत संक्षिप्त में बताइए?
हुँ। बिल अच्छा। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए हमारी आदत ऐसे शारीरिक तौर पे ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर हम सोने-जगने अ, की आदत को ठीक कर लेते हैं, खाना खाने की आदत को ठीक कर लेते हैं, कि अच्छा और स्वस्थ खाना ही खा खाएँगे तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ अ, जीवन हमें प्रदान करती है। वहीं अगर हम व्यायाम जोड़ते हैं, अपने शारीरिक गतिविधियों में, तो हम ज़्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ये शारीरिक बदलाव जो छोटी-छोटी शारीरिक आदतों से ही संभव हो सकती हैं, तो आज के समय में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और युवा उनकी आदत बहुत खराब हो चुकी है। वो लेटे-लेटे फ़ोन देखते रहते हैं, रील्स देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन <chuckles> उसमें अ, आदतों में कोई सुधार नहीं लाना चाहते। तो बहुत ज़रूरी है कि अ, शारीरिक गतिविधियों से ही शुरुआत की जाए। जी, ज
ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। क्या बा बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हुँ। <laughs> जी। <laughs> बिल्कुल। क्या बात, क्या बात! आपने काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया कि मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखते तो हैं लेकिन लेटे-लेटे देखते हैं जिसका कोई मतलब अ, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पर जिसका असर नहीं हो पाता है। लेकिन अ, म इसी बात पर अ, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम लोग शारीरिक अ, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं और अ, स्वास्थ्य केंद्रित आदतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एज़ अगर कोई अपनी स्वास्थ्य कि मतलब स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा विचार-विमर्श करे और अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करे, क्या आपको लगता है इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है? पहला और दूसरा अ, ब उसके अ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या उसके जीवन-शैली में कोई असर डालता है? इसके बारे में बताइए।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी देखिए अगर हम नित्य प्रतिदिन शारीरिक अ, गतिविधियों पे काम करते हैं, अगर हम व्यायाम करते हैं तो ये हमारे शारीरिक अ, लाभ नहीं मिलता बल्कि हमें मानसिक लाभ भी होता है। और मैंने खुद भी देखा है जब मैं व्यायाम करता हूँ, हर दिन अपने शरीर अ अ, को स स्वस्थ रखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी ऊर्जा महसूस होती है मेरे जो मस्तिष्क है वो भी ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। अ, इसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। और बहुत आजकल तो देखेंगे जिम कल्चर शुरू हुआ है। जहाँ अ, बच्चे समझते हैं कि अगर वो जिम जाएँगे तो बेहतर हो प हो जाएँगे। वो शरीर अपने मांसपेशियों को ज़्यादा बड़ा बना पाएँगे, ज़्यादा ताकतवर दिखेंगे। लेकिन सिर्फ वही एक तरीका नहीं है। अगर हम साधारण तौर पे पार्क में भी जाकर दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, खिंचाव करते हैं शरीर की, खेल खेलने वाली गतिविधियों को भी शामिल कर लेते हैं, नाच के डांस भी कर लेते हैं, तो ये भी कमाल का असर दिखाता है। और हाँ, जिम जाते हैं अगर कोई बच्चे, तो वो जैसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, वो दवाइयाँ खाने लगते हैं, इंजेक्शंस लगाने लगते हैं, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो वो फिर एक अलग उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जी।
जी। क्या बात। बिल्कुल सही। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी हाँ। जी हाँ। बिल्कुल। <laughs> हाँ।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
अ, हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल। हाँ, देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप बड़े लोगों को अ, बोलते हुए सुनोंगे सुनेंगे कि आजकल के बच्चों में तो संस्कार ही नहीं हैं। <chuckles> तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि वो कई बार सच भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों से अव ज़ुबान लगा लेते हैं, ल अ, लड़ाइयाँ कर लेते हैं अपने माता-पिता से, छोटी-छोटी बातों पर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा जताने लगते हैं। क्योंकि वो मानसिक तौर पर नियंत्रित नहीं हैं, संतुलित नहीं हैं और ये कारण है कि जो आदतें खराब हो चुकी हैं आजकल के डिजिटल दुनिया में, फ़ोन देखने की आदत हो चुकी है, उनमें ऊर्जा नहीं है, शारीरिक गतिविधियाँ नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से अ, व्यवहारिक तौर पे एक आदत विकसित करनी होगी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और छोटे से प्यार करना चाहिए, जीव-जंतु से प्यार करना चाहिए, प्रकृति से लगाव रखनी चाहिए। ऐसी आदतें विकसित करनी ही होंगी। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। संस्कार नहीं हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा आपके हिसाब से? इन आदतों के साथ अ, कोई इंसान अपना जुड़ाव कैसे अ, रखेगा और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, आपके हिसाब से?
हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल देखिए शुरुआत में तो माता-पिता और जो स्कूली शिक्षा होती है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है? उनकी अ, जो वो ज्ञान में वृद्धि किस तरीके से हो रही है, उनकी विवेक और बुद्धि किस तरीके से अ, स असर दिखा रही है। तो उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि अ, हम अपनी आदतों में क्या शामिल कर सकते हैं। अगर माता-पिता की इज़्ज़त करते हैं तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और भगवान पर भरोसा रखना या प्रकृति से एक लगाव रखना, जीव-जंतुओं से प्यार करना ये हम चूँकि इंसान है, हम भावना भावनात्मक रिश्ते जोड़ते हैं, भावनात्मक रिश्ते बनाते हैं, तो रिश्ते कितने मायने रखते हैं। ये सब सीख अगर हमें दी जाए, नैतिक शिक्षा अगर हमें अच्छी दी जाए तो हम व्यावहारिक तौर पे ज़्यादा बेहतर आदत विकसित कर सकते हैं। जो एक सभ्य समाज में, एक सभ्य नागरिक के तौर पे हम ज़्यादा बेहतर देश को भी आगे नि बढ़ा सकते हैं।
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, बहुत सही कहा आपने। अ, ब काफ़ी अ, आपके विचार काफ़ी उम्दा है। मुझे इस अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अब अ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देखिए अगर मैं आपसे आपका निजी अनुभव जानना चाहूँ कि अ, व्यावहारिक अ, आदत और आपकी शारीरिक आदत के बारे में। और अ, कहीं न कहीं मान लीजिए कि अ, जब जब भी आपने शुरू किया हो। इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आया हो। अ, आपकी समझ में मतलब आपकी सोच, दिमाग सब कुछ जब संतुलित तरीके से इन चीज़ों के बारे में ना अ अ, ब मतलब आपकी समझ अ, मज मज़बूत हो गई हो। अ, तब उसके बाद अ अ, ब क्य कौन-कौन सी चीज़ें हैं आपको लगा कि आपके जीवन में शायद एक चुनौती के त अ, तौर पर आया है। जो शायद आपकी इस हेल्थी आदत को बिगाड़ सकता है और अ, उसका सामना आपने कैसे किया? उससे आप बाहर कैसे निकले? ऐसा कुछ है तो बताइए।
जी, धन्यवाद। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे कि शारीरिक तौर पर मैंने अपने जीवन में कोई बदलाव लाया हो और व्यावहारिक तौर पे। तो शुरुआत करता हूँ शारीरिक तौर से ही कि अ, मैंने एक समय देखा कि जो लोग नित्य प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, उसे ज़रूर लाभ मिलता है। बहुत सारी अ, जानकारी इकट्ठा की और निजी तौर पर भी देखा अ, वास्तविक जीवन में, लोग सच में ऐसा करते हुए लाभ उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैंने भी शुरुआत किया, शुरुआत में तो काफ़ी थकावट हुई, दर्द हुआ शरीरों में। तो फ़िर भी मैं करता रहा और महसूस करने लगा कि, इससे तो काफ़ी लाभ हो रहा है, काफ़ी मज़बूती आ रही है, ऊर्जा मिलती है। तो ये धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर हम शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, तो हम मानसिक तौर पे भी कितने अच्छे और बेहतर न नतीजे ले सकते हैं, फ़ैसले ले सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक तौर पर एक संतुलित इंसान के तौर पे अ, बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने ऐसा करके महसूस किया है। तो काफ़ी लाभ मिलता है और अब भी मैं नित्य प्रतिदिन व्यायाम करना ज़रूरी समझता हूँ। जी।
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। हुँ, हुँ। क्या बात! बहुत सही, बहुत सही। और अगर हम लोग अ अ अ, बात करें अ म क्योंकि हम लोग अच्छे आदतों पर, हेल्थी आदतों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये अ अ, स्मार्ट फ़ोन या डिजिटल यंत्र, ये किस तरह से असर डाल रहा है एक इंसान को अपने ए, हेल्थी आदत को अपने जीवन शैली में जोड़ने के लिए। इसके बारे में बताइए?
हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए ये आदतों को ख़राब करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन गया कि हम स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव बना लिए हैं। अब तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, इतना वक़्त होता है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन और उसके जो प्रयोग हैं, वो हमारे बहुत सारे समय को खा जाता है। तो बचे-खुचे समय में हम अपने आप को उस तरीक़े से दिशानिर्देश अ, नहीं तय कर पाते, 1 अच्छी दिनचर्या नहीं तय कर पाते, उस पर अपना पूरा अ, ऊर्जा और पूरा योगदान नहीं बेहतर बना पाते। और अ, अच्छी आदतें हमें छोटी-छोटी चीज़ों से भी अ, हो सकती है, हम ब्रश कैसे करते हैं? हम नहाते कैसे हैं? तो पानी बचाते कैसे हैं? और माता अगर काम कर रही है किचन में तो हम हाथ बटा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, भाई-बहन से प्यार कर सकते हैं, दोस्तों से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। तो ये सब करते हुए हम देखेंगे कि डि जो डिजिटल की जो लत है हमारी वो भी पीछे छूट जाती है और वास्तविक दुनिया से हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं। ये अच्छा तरीक़ा है।
हुँ, हुँ, हुँ। अ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल।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 बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन मैं आपको बस बीच में काटूँगा, 1 प्रश्न मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ-साथ ही आगे बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटल यंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं अ, स्मार्टफ़ोन से जुड़ाव की बात कर रहे हैं और ये हमारी आदतों पर असर डालता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि लोग अ, उसी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके अ, व्यायाम कैसे करते हैं? अ, अपने औपचारिक व्यवहार को किस तरह से सही रखा जाता है, इन सब चीज़ों के विषयों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। अ, एआई का भी मदद ले रहे हैं। लेकिन अ, वो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है उस तरीक़े से जितना होना चाहिए?
हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल जी। हाँ। हाँ, देखिए हम इंसान हैं और एक साथ बहुत सारी कामों को अच्छे नतीज़े के साथ कर सकते हैं ये एक कला है, तो जीवन जीना एक कला होता है, तो बहुत अच्छे बहुत लोग देखेंगे आप की इस कला में बहुत पारंगत है, वो अच्छे से सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, ध्यान भी करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं, अंकुरित जो है वो चने, मूँग ये सब शामिल करते हैं फल शामिल करते हैं, तो ये सब हम प्राकृतिक तौर पे ज़्यादा बेहतर 1 आदत बना सकते हैं। और फिर वो कार्य कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं फिर वो अच्छे रिश्ते भी बनाते हैं बड़ों की इज़्ज़त भी करते हैं तो सब कुछ करना संभव है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सारी आदतों को ख़राब कर लेते हैं, तो ये दोनों तरह के लोग हैं ये एक व्यवहारिक गतिविधि है जो हम अ, जीवन जीते हैं अपने-अपने तरीक़े से।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, बहुत सही कहा आपने, वाह! हुँ, हुँ, हुँ। उ, जी।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
जी। हाँ, हाँ। ठीक है। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ, देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने जब चलते हुए समझा इसकी जानकारी तो मुझे बहुत पहले नहीं थी। लेकिन मैं कहूँगा कि जब हम कोई भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत गहराई से समझ लेते हैं कि जो हम रास्ता तय करने वाले हैं, वो कैसा होगा? तो हम मंजिल बहुत आसानी से प्राप्त करते हैं। तो अगर हम उम, शारीरिक गतिविधि करते हैं या व्यायाम करने का फैसला लेते हैं, तो हमें सोचना होगा कि जो हम व्यायाम करेंगे तो शरीर में बहुत सारे बदलाव आएँगे, थोड़ी थकावट होगी, थोड़ी अ, शुरुआत में दर्द भी होगा, लेकिन उससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सच्चाई को जब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता से हम आगे बढ़ते हैं, जी।
हुँ, हुँ। ठीक है।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 बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात! हुँ। हुँ। <clicks tongue> बिल्कुल आपकी बात तो सही है। अ, शायद ये कहीं न कहीं अ, अपने मन में वो संकल्प अ, रखना ही एक मात्र उपाय हो सकता है जब आपके पास चुनौतियाँ भले ही आए उसको सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारी हेल्दी आदतों के बारे में बात कर रहे हैं अ, आपको किसी भी हमारे नौजवानों को अ, बच्चों को जिनको अपनी ज़ जि अ, ज़िन्दगी में नयी हेल्दी आदत शुरू करनी हो, उसके लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे? एकदम संक्षिप्त में।
बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, ज़रूर देखिए हम अभी ऐसे बच्चों की बातें कर रहे हैं, जो नए समाज में रह रहे हैं, जो डिजिटल दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं। तो उन्हें सोचना होगा कि ये तो सच्चाई है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन का आधार। वो है वास्तविक दुनिया, जो जो हम साँसें लेते हैं तो वो उम, बड़ों का सम्मान करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सामाजिक हम अ, जीव सामाजिक जीव हैं जो हम एक समाज में रहते हैं। तो एक अच्छी आदत विकसित करते हैं जो प्राकृतिक तौर पे होता है, ओ, शारीरिक तौर पे होता है, व्यावहारिक तौर पे होता है और नैतिक मूल्यों के आधार पे होता है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी प्रदान करता है, जी, आपसे जुड़ के वैसे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे सवालात अ, किए, जवाब देते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता जी, धन्यवाद।
जी, जी, जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात क्या बात। <chuckles> जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करते हुए। अ, आशा रखते हैं अ, हम लोग दोबारा मिलें, अ, आपसे और भी नए सवाल पूछने का मुझे मौका मिले। अ, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी, धन्यवाद।